Genial, sí, sobre todo en temas tan que son complejos, ¿no? Que sí requieren de de información correcta y no caer en ese tipo de estafas, como tú dices, ¿no? Y que que tú puedas siempre aprender y tomar en cuenta todos los conocimientos y, sobre todo, que te esté yendo muy bien, ¿no? Y aparte de de aprender esta parte del trading, los mercados de valores. ¿Has aprendido algo más así en Reddit o te mantienes en alguna comunidad activa aprendiendo algo diferente o enfocada siempre en trading?
Sí, mira, em, ahí también en Reddit aprendí un poco de lo que son las compras en línea, cómo colocar sí, sí, exacto, en e-commerce, eh, lo intenté, realmente no le tomé completamente el gusto, pero sí lo intenté, entendí bastante, a veces, pues hay que, sí buscar información extra porque no se consigue completamente todos los detalles para hacerlo muchas veces, pero es como que te dan esa semillita, ¿no? Te dicen, estoy haciendo esto, me está yendo muy bien, lo estoy haciendo así, y como que uno termina de desarrollarlo. Pero también también en plataformas y en grupos de Discord, también en Telegram, hay unos canales en Telegram buenísimos, que muchas veces no los consigues en otro lado, donde comparten información. Yo me quedo loca, mira, yo sigo unos canales de Telegram que muchas veces no hay la información en todos los medios de comunicación, y ya lo divulgan a través de Telegram, que yo digo: "Bueno, este tiene que dormir con el presidente de los Estados Unidos", o cómo hacen para saber la información de primera mano. Pero sí, creo que muchos grupos y comunidades que suman mucho más valor que lo que conocemos hoy en día, tradicional, medios de comunicación y otras plataformas.
Ujú. Oh, el comercio electrónico, me imagino. Okey. Okey. Claro, siempre es útil. Ujú. Sí, totalmente. ¿Sí? Ujú. Sí. <chuckles> Ajá, dime. Sí, queda sorprendida, ¿no? Claro, sí, parece curi Ujú. Claro. Sí, totalmente, me parece muy llamativo, ¿no? Y qué genial de que has encontrado esos grupos, ¿no? Ya sea en esa plataforma Reddit, en Discord o también en otros medios, Telegram también. Y ese de aparte ya de lo de lo académico, de lo que se estudia, ¿tú has sentido que la comunidad la comunidad de todo lo que tú buscas, se apoya bastante, que te han echado porras, te han dado paciencia? ¿Qué tipo de apoyo te ha sido más útil en ese tipo de de grupos?